Qual personagem de livro mais te marcou? E por quê? <chuckles>
Olha Olha só, na verdade, tem vários, né, mas vou me concentrar aqui em um.
Uhum. Certo.
Carlos Castanheda.
Carlos Casta Hã.
Carlos Castanheda, eu acho que ele, conseguiu, hã, mexer comigo. Porque eu depois de ler todos os livros dele, eu acho que eu comecei a ver o mundo de outra forma.
Uhum. Hum. Certo. E ele ele era um perso ele era um autor?
Ele era um autor, mas, ao mesmo tempo, ele era um personagem. É como se ele tivesse descrevendo, né, as as experiências que ele teve com um índio, né.
Ah! E ele faz, então, livros de ficção sobre a vida dele? Ou era mais uma uma biografia mesmo?
É, então e Isso é o que é a pergunta que fica no ar que nunca ficou explicado, né. Mesmo hoje em dia, se você vai procurar informações sobre ele, né, você vai ver que é uma coisa meio misteriosa. Ah, uns dizem que é brasileiro, outros dizem que é boliviano, outros dizem que é americano. Não tem você não tem um rastro, assim, que você pode dizer: "Ah, ele é ele", né. Tem fotos, assim, né, mas sempre ficou, um quê de mistério no ar.
Aham. Sim. Uhum. Ah, entendi. Ah, então, se, por exemplo, a gente for agora no Google, a gente não vai conseguir na verdade, ah, por exemplo ver que o rosto dele? A gente não vai conseguir identificá-lo?
Não, até tem, né. Mas, eh, você vai perceber que uns vão dizer que ele é boliviano, outros vão dizer que ele é brasileiro. Eu acho que o que mais dizem mesmo é boliviano, né, ou peruano. Agora eu já tá vendo, até eu tô perdida aqui com essa história.
Uhum. Sim. Entendi. <chuckles> Certo. Então então, assim, ó, só pra ver se se eu entendi sobre a questão dos livros dele. Ele era uma pessoa que vivia com os índios. Ele tinha muitas experiências com índios.
É. Assim, o o livro dele o 1º livro dele que fez sucesso, que virou um best-seller ao mesmo ao menos nessa época que eu li, eu acho que eu tinha uns 14 anos, era A erva do Diabo.
Uhum. Sim. Uhum.
Né. Então, nesse nesse 1º livro, eh, quando ele vai ter o encontro, né, com o índio.
Sim. 1ª vez? 1º contato dele com índio?
Isso. Na verdade, assim, ele era antropólogo, né. Estudava na Califórnia. E ele tinha que fazer a tese dele.
Uhum. Certo. Uhum.
Né, e ele queria pesquisar sobre plantas medicinais.
Ok, legal.
Aí ele fo eh, indicaram pra ele ir ao um um não sei se era um deserto, mas acho que era um deserto onde viviam os índios nos Estados Unidos.
Entendi.
Né.
Uhum.
E ele foi com essa intenção, né, de pesquisar as plantas medicinais.
Entendi, beleza. Aí chegou lá
Co Aí ele chegou lá, e aí ele foi tentando se informar e indicaram pra ele um índio, um velho índio, né.
Sim.
Falaram assim: "Você tem que procurar o Don Juan, porque ele é o que mais conhece sobre plantas medicinais daqui e é ele que pode te dar, né, as melhores dicas".
Uhum. E isso já já é a história do livro que você tá contando?
Já é a história do livro.
Certo. Tô interessado. <laughs> Aham. Curioso, certo.
Né, é o primeiro relato dele. São vários relatos, é isso, são relatos de dessa vivência que ele teve com o Dom Juan.
Uhum.
Né, porque o Dom Juan, ele virou, assim, o mestre dele. Mas ele não sabia, né, ele tinha ido com toda a inocência dele pesquisar plantas medicinais, só isso.
Sim, entendi. E e como é que você chegou até esse livro? Como é que você descobriu esse autor? Porque você falou que tinha 11 anos ou 14, não é isso?
14.
Ai, como é que você chegou até esse livro?
Nossa, era muito famoso, todo mundo falava desse livro, né, ao meu redor.
Uhum. Na sua escola, no Entendi. Eh, ele era famoso por quê? Porque tinha essa questão de o homem estar encontrando com o índio e naquela época acabava sendo um tema que chamava atenção nas crianças. Será que era por isso que era famoso?
Também pela experiência que ele viveu, né, que ele relata.
Uhum.
Hum, eh, nesse primeiro livro, né, quando ele encontra com o Dom Juan, o Dom Juan não dá a menor chance pra ele, fala assim olha: "Eh, você vai ser meu aprendiz".
Sim. Uhum.
E ele re né, resistiu no começo, ele não estava entendendo "por que eu?". Mas o Dom Juan, que era um feiticeiro, né, um xamã, e olhou pra ele, já sabia que era ele o seguidor dele, né.
Sim. Sim. Ah, ele já oh esse o Dom Juan, ele já meio que tinha uma visão de quem era esse, o o protagonista, é isso, o Carlos? Ele já tinha uma visão assim.
O Carlos. Isso. Quando ele olhou para o Carlos, ele falou: "Ó, é você".
Entendi.
E mesmo que ele resistisse, ele não tinha como resistir. Já estava, né, entregue, eh a a essa vida, né, de eu eu falo assim feitiçaria, mas não é feitiçaria, aquela que a gente imagina, né, Harry Potter, não é nada disso, né, mas as te
Ah entendi. Uhum. É mais a da cultura mesmo, a cultura ali, indiana, a cultura daquele povoado ali do desse do Dom Juan, no caso, né.
Isso, exatamente.
Certo. Eu ia te perguntar se se houve, então, o conflito entre, ah, o homem de fora assim da da floresta, da tribo, entre o índio, mas no caso não houve, porque o Don Juan, então, já tinha uma visão, né, ele já tinha uma visão do futuro, já entendia quem era o Carlos, então.
Exatamente, porque eu acho que ele estava esperando, né, esse assistente chegar. E quando ele viu o Carlos, ele já falou: "É você".
Uhum. Entendi.
Né. E o Carlos, né, era só um estudante de antropologia, ele não estava querendo entrar nessa de ser assistente e aprendiz de feiticeiro, né. Ele estava querendo fazer a pesquisa dele de plantas medicinais.
Uhum. E qual era ah. Certo, eu não sei se você tá tá construindo a história pra chegar nesse ponto, mas eu tô curioso. E qual seria o destino, então, do Carlos de acordo com com a visão do Dom Juan?
Ele ia se transformar também um num guerreiro, né, porque ele fala assim que os eh, hã, o os homens, né, podem se tranfor podem se transformar em guerreiros impecáveis, né, e ele queria transformar o Carlos num guerreiro impecável.
Uhum. Entendi, interessante. Mas aí então vamos lá, só voltando um pouquinho, você falou que, ah, os livros de do Carlos eram livros que na verdade contavam momentos que ele viveu. No caso, isso então realmente foi real, não não era uma história não foi ficção? Essa é a questão. <chuckles>
Né. Isso. Então, é essa é a questão que ficou no ar que é o grande mistério. Eu acho que foi verdade, mas tem o tem livros que v que entram em detalhes, né, já desse mundo mais diferente, né, dizendo assim, que aí acredita quem quer, eu acredito, né.
Entendi. Uhum. Sim. Entendi. Ah, essa parte é até legal, né, interessante, porque deixa o livro, hã, tem uma dúvida no ar, um suspense no ar e acaba sendo uma forma, também, de chamar atenção para o livro, né. Você não acha isso?
É um pequeno marketing, né? <chuckles>
Sim, <chuckles> exatamente, né. Então é é interessante, isso me me fez associar um filme, que foi A A Bruxa de Blair, e aí também não sei se você já ouviu eh, não sei se você já ouviu falar na Bruxa de Blair.
Ah, esse é mais atual. Com certeza, né, que eles saíram com a câmera, <sniffs> né.
Exato, e aí tem tem esse teve esse marketing ao redor do filme, né, porém o marketing funcionou muito bem na época, porque era uma época que não tinha internet, e aí as pessoas achavam que o que aconteceu ali no no filme, nas gravações, hã, foi rea foi real, porém não não era, mas nesse caso do livro, eu acho que está muito mais ligada à realidade do que no nesse filme que a gente comentou, né.
Era verdade. Aberto. Assim, eh, com certeza, né, mas, eh, o que eu acho assim interessante, né, são essas vivências que ele teve...
Uhum.
eh, então no primeiro, ele vai, eh, tomar as plantas, né, eh, para poder encontrar. Se encontrar com esses espíritos, né, e encontrar com ele mesmo em outros lugares, né.
Uhum. Sim.
E é muito forte para ele, porque ele era uma pessoa ocidental, ele não tinha nada a ver com isso e ter que passar por isso, acho que no começo foi muito muito duro, né, porque virava ele de ponta-cabeça, completamente, né.
Sim, sim. É verdade. E e tem então esse livro um pouquinho sobre a questão da do mistério da floresta, fala um pouco s porque algumas pessoas acreditam que na na floresta brasileira, por exemplo, né, e a floresta por ser muito grande, eh, existem coisas ali que são inexplicáveis. Tem até um um documentário na Netflix sobre umas crianças que desapareceram na Amazônia, e as crianças eram bem pequenas, acho que uma delas na época devia ter meses ou 1 ano, 2 anos, e elas ficaram perdidas por alguns dias dentro da floresta. Foi tipo 1 mês, alguma coisa assim, não foi um um período tão curto não. E aí dizem que seres cuidaram dela delas e tudo mais. E esse livro aborda alguma coisa relacionada a isso?
Hã. Hã. Caramba. Certo. Vai saber. Também, mas é diferente, assim, na ve eh, tem a coisa da floresta, mas eles falava muito dos feiticeiros mesmos, né, e o que ele queria preparar era um sucessor, né, o o Dom Juan, ele só que o Dom Juan, ele era muito duro com o Carlos Castaneda, e ele tinha um benfeitor, né, porque ti então, o mestre e o benfeitor, e o benfeitor dele era o Dom Genaro. Ge o Dom Genaro já era mais engraçado, entendeu, era com era um o completamente diferente do Dom Juan, que era duro.
Uhum. Entendi. Uhum. Sim. Cer Era a parte cômica do da história? Uhum.
Né. Então ó, pra eu te mo pra eu você quer que mostre um pouco esse exemplo, né, dessa coisa meio mística?
Entendi. Sim, isso.
Que eu nunca esqueço dessa passagem, já não é mais no Erva do Diabo, agora eu não lembro se é no 2º ou no 3º livro, mas eu acho que deve ter sido no 3º, porque a até ele chegar no Dom Juan demorou um pouquinho, né.
Aham. Cer
Hã, tem uma cena que, eh, o Carlos Castaneda olha para o Dom Juan e ele tem a sensação de estar vendo ele voando, né. Era um lugar, tinha umas cachoeiras, assim, pra você subir, eh, na eh, pra você estar lá, você podia ficar subindo, escalando as pedras, né, pra entrar na água.
Uhum. Sim.
Então, imagina que tinha uma pe eh, um muro de pedra, assim, muito alto, né.
Uhum. Tô entendendo.
E aí, eh, então uma pessoa que não tem, eh, que ele falava do ponto de aglutinação né, ele ele dizia que todo ser humano tinha um ponto de aglutinação, e que o grande mistério da feitiçaria era mexer esse ponto de aglutinação, e esse ponto de aglutinação é o que você vê da vida, tudo que te ensinaram, você olha para frente você vê um rio você vê um rio, você vê uma montanha tal, né, e quando você muda esse ponto você já começa a ver além.
Uhum. Entendi. Uhum. Entendi, olha só. É muito o o interessante disso é porque, no fim das contas é aquela é aquilo né, você não sabe se realmente tudo isso aconteceu, porque como você falou fica um pouco de mistério. Imagina se realmente <chuckles> imagina se tudo isso realmente foi baseado em em algo real né, que aconteceu com essa pessoa. E aí.
E, é. É, ele sempre deixa esse mistério. É, daí e do jeito que conta com todos os detalhes, realmente você é eu acreditei bastante em bastante partes né. E e nessa parte, ele então ele o a pessoa que estava com ponto de aglutinação normal ia ver ele voando ia achar aquela coisa muito estranha, nossa o cara é um feiticeiro, um mágico né, como que ele consegue voar, né.
Hum. Uhum. Sim. Uhum. Sim, sim. Exato. É, interessante, interessante.
Do que só que em realidade ele já era alguém que sabia mexer muito bem com seus pontos de aglutinação e outras coisas, então a pessoa que via além via que ele tinha tentáculos né, que grudava nessas pedras
Uhum. O o o Dom Juan, flutuando ele tinha tentáculos?
como umas ventosas entendeu? O Dom Juan.
Ele flutuando, ele e ele tinha tentáculos, saíam tentáculos dele.
É o é o tentáculo, né, que que então ele não precisa estar ele não precisava estar escalando a pedra, era esses tentáculos, né, como ventosas que grudavam na pedra, então ele ia subindo, mas como quem não tem o ponto de aglutinação, assim, vamos dizer, desenvolvido, né, segundo eles, hã, não ia ver, só ia ver ele voando. E além dos tentáculos, né
Aham. Sim. Uhum. Entendi. Hum. Mas é só uma uma questão, essa essa magia por trás do livro é baseada em algum tipo de religião, algum tipo de magia que já existe, ou foi algo mesmo que ele só foi descrevendo conforme ele via?
era o Eu acho que é xamânico, acho que em nenhum momento do livro eles falam que é xamanismo, né, mas eu acho que era xamanismo.
Uhum. Entendi, entendi. Olha só, interessante. O é, infelizmente, eu eu verifiquei aqui, ele morreu há muito tempo, né, o Carlos. Ele morreu em em 98. Então era uma época que a gente ainda não tinha internet, né, para ter as informações completas e e e ver tudo tudo isso para saber um pouquinho mais sobre essa questão, ver entrevistas dele para falar mais sobre essas experiências, mas é algo realmente é curioso. Faz mui é, faz muito sentido você você ser gostar desse livro e e ser bem entretida com ele.
Hã. Hã. Isso. É, não. Não, é super curioso, né. Porque Eh, não, tem várias coisas, assim, de autoconhecimento, né, porque como ele estava tentando ser um guerreiro impecável, então tinham várias frases, assim, por exemplo, tinha uma que eu sempre adotei na minha vida e acho que adoto até hoje
Uhum. Sim.
que ele falava assim, que um guerreiro impecável quando ele olha pra um outro uma uma outra pessoa, ele olha sempre com um olhar de igualdade, ele nunca se sente nem superior e nem inferior, né. E isso eu levei pra minha vida, né, nunca olhei ninguém com um olhar de superioridade e nem de nem me sinto inferior a ninguém também, eu acho que eu tive essa influência, né.
Uhum. Uhum. Muito legal. Ah, com certeza, muito legal, esse livro parece que realmente é é uma referência pra você. E e com relação, assim, ao final, você comentou que existem vários, existe, eh, uma conclusão pra história ou ou alguma coisa fica em aberto?
Não, porque na verdade são relatos mesmo, né, então o 1º vai contar como ele conheceu, o 2º vai contar uma experiência, o 3º vai contar outra experiência, então, são várias experiências que ele teve, né, e quando vo e cada livro vai entrar muito nos detalhes dessas experiências, por isso que você fala assim: "Pode ser que seja verdade".
Uhum. Sim. Entendi. Sim, <chuckles> entendi. Interessante. Olha, bem bem interessante ouvir você falar sobre esse tema, é um livro que despertou curiosidade, foi bem legal mesmo saber, hã, desses detalhes e e ouvir essa história que pode ser verdade né, e e mexe com o sobrenatural. Foi um prazer ouvir você falar sobre isso.
Ah, eu adorei falar sobre isso, adoro o Carlos Castañeda. Então até mais.
<laughs> Então tá bom, até a próxima.
Até.